Ja, das ist eigentlich 'ne gute Idee, weil ich merke immer, wenn ich mir dann so 'ne Pause gönne, dann kann ich eigentlich am nächsten Tag richtig reinhauen. Also, dann bin ich richtig motiviert, habe richtig hohe Energie. Und wenn ich jetzt so 'n Tag habe, wo ich einfach nur so von morgens 6:00 bis abends 22:00 mich nur so zwinge, dann ich weiß nicht, dann bin ich einfach langsamer in der Arbeit irgendwie. <chuckles> Also, egal, was es ist, ob es jetzt Orga ist oder kreative Sachen oder so.
Mhm. Mhm. <chuckles> Ja, verständlich. Aber solche kreativen Pausen können richtig, richtig gut sein und wirken. Grad auch, wenn man, äh, viel trainiert oder viel macht, kann's auch manchmal wirklich Gold wert sein, wenn man sich Zeit genommen hat, das einfach alles mal sacken zu lassen, nicht irgendwie darüber nachdenkt zu viel, sondern einfach, ähm, sich 'n bisschen ausruht und entspannt und andere Dinge macht, weil dann oft Dinge auch einfach in den Körper gehen. Das, was man vielleicht gelernt hat oder woran man gearbeitet hat, das hat einfach Zeit, sich zu setzen. Und wenn man dann neu wieder si äh, sich ran setzt, merkt man das. Dann merkt man sofort: „Oh, okay, der Körper hat hier irgendwas verarbeitet, das klappt jetzt besser oder das und das ist jetzt schon drin im System.“
Hm. Mhm. Mhm. Oh. Mhm. Stark. Ja, das ist cool, das so zu sehen so so zu sehen, dass dann irgendwie auch so Ausruhtzeit in dem Sinne ja auch produktiv ist. <chuckles> Mhm. Sehr schön.
Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, man braucht sich nicht schlecht fühlen, wenn man sich ausruhen möchte, weil der Körper diese Pausen tatsächlich braucht, um zu verarbeiten und alles im System zu verankern.